Percaya nggak percaya ya, biasanya lagu yang lagi hits di waktu, eee, diajak buat karaoke itu jadi biasanya kan kalau lagu yang lagi hits atau lagi pengen apa ya, yang lagi sering diputar, itu kan jadi, ter terpintas ya, liriknya di otak gitu tuh jadi kadang biasanya kita rebutan nyari lagu yang paling baru itu sih, kalau kalau waktu itu sih kayak lagunya ini, apa, Raisa yang Kali Kedua, itu waktu itu lagi hits, jadi kayak, "Aduh aku mau nyanyiin lagunya Raisa ini dong," "Ya, aku juga dong." Kayak, jadinya malah, "Ya udah bareng-bareng aja yuk, nanti gantian mic-nya." Gitu, heeh, jadi nyesuaiin, eee, waktu lagi diajak itu tapi kalau, buat, eee, diajak, eee, karaoke dadakan itu sering banget sih di kantor tuh apalagi ya, mungkin ada 1 orang yang lagi stres gitu kayak, "Eh, karaoke yuk!" Terus, "Kamu selo nggak?" Gitu, kayak, "Wah, boleh boleh boleh," gitu terus, "Ajak yang lain, kalau cuman bertiga krik-krik nih," gitu, terus ya terus nanti ajak-ajak, jadi sering banget ada ajakan, eee, nyanyi pas karaoke, di apa, setelah pulang kerja gitu.
Oh ambil contohnya nih. Ya. Oh, oke oke, jadi kayak Iya, pada tau juga ya jadinya kan? Oh iya? Malah sering ya? Mmm. Oh wah, menarik nih, kalau ada 1 aja orang yang stres ternyata, dia bisa nih ya, ngajak orang-orang yang lain dan dan malah itu jadi suatu momen yang yang menyenangkan sekaligus juga mem menghibur buat semuanya gitu ya? Wah wah, mantap tuh, keren. Nah, kalau selain di tempat karaoke kamu pernah nggak, mungkin di konser gitu atau di kamar mandi nih malah yang lebih sering nih?
Iya. Heeh heeh. Iya, heeh. Nah kalau di konser aku juga sering ikut nyanyi sih bahkan kayak suaranya sampai serak ya karena kan kalau di konser kan rame gitu jadi kadang nggak nggak sadar nih udah suara udah nyanyi dari tadi nggak sadar suaranya udah keluar banyak jadinya, eee, suaranya sampai serak gitu.
<chuckles> Iya jadi, terasa juga ya? <laughs> Oke oke, wah menarik banget nih perbincangan kali ini karena benar-benar ternyata nggak cuman tentang hiburan tapi banyak manfaatnya gitu, makasih banyak ya udah berbagi di sini, lain kali bisa nih obrolannya dilanjut nih.
Iya, mhm-mhm.